'Yon.
Mm, <clicks tongue> tama. Eh, ano ano naman, mahilig ka ba sa mga ano, mahilig ka ba sa ano ba 'yong mga hi mahiligan nahi na mahilig ka, um, damit, mga bag, sapatos?
Sa, ah, sa ngayon hindi na masyado akong mahilig sa damit or mga ganiyan. Kung ano lang 'yong kasi mayro'n akong ano, 'yong 'yong g g klase ko na ba isang isang style ng damit. Parang gano'n halos lahat ng damit ko. <laughs> 'Yong oo, gano'n ako. Sabi nga no'ng anak ko, "Ayan, bibili ka na naman niyan. Iba lang ang kulay, pero pareho 'yong design." <laughs> Ko ay wala gano'n talaga ako. 'Yon gano'n, kaya man oo, sa shoes hindi rin ako me masyadong ano, kung <sniffs> bibili ako medyo may k may mahal, pero pangmatagalan. Oo, gano'n. Hindi naman mga siguro 'yong mga
Hmm. <chuckles> Ah, gano'n ba? <laughs> Ah, gano'n Ay, paiba-iba naman iba iba naman din kasi 'yong ano, eh Mm. Quality, oo. Ano ba 'yong paborito mong brand?
ano 'to pye ano 'to? <tsk> 'Yong mga loafers?
Ha? Ah, okey. Ano ba 'yan siya, um, da mga doll shoes, rubber shoes? Ano ba 'yong gusto mong
Oo, oo. Hindi, hindi 'yong bang puwede siyang casual, casual shoes oo, oo. Ikaw?
Ah, okey, okey. Nice. Ako ako naman, ano, mahilig talaga ako sa mga, ano, sa mga damit. Kasi siyempre 'di ba marami na sa sa sa line of work ko din kasi na, ano, um
Mm, mm. Mm.
alam mo na. Tapos mahilig din ako sa makeup, lahat, mahilig ako sa makeup <chuckles> tapos mahilig ako sa mga sapatos. Gusto ko iba-iba 'yong ano iba-iba 'yong araw-araw na ano hindi naman sa parang m parang siguro kung may ano, parang si siguro kung na na-iimpluwensyahan ka din sa mga ano mo, napapanood mo sa social media.
Hmm, parang parang 'yong anak ko. <laughs> Oo. Oo, oo, oo. Oo, oh. 'Tsaka maganda tignan sa babae tagn 'pag nagma-match, 'no, 'yong shoes at saka bag, ganda tignan oo, hmm.
Oo, <chuckles> 'yon. Oo, oo. Pero sabi nila, 'yong mga napapansin ko parang very classic na ano, parang kung bibili ako kung bibili k kung bibili ka daw ng, ano, ng damit 'yong pinaka pinaka safest talaga is 'yong ano, color black and color white.
Oo. Mm. White. Oo, totoo 'yan. 'Tsaka ano, 'yong beige. Maganda rin, oo, oo, maganda.
Kaso lang Ayun, beige, oo. Kasi very s kaso lang mahirap labhan 'yong white.
Oo, mahirap i-maintain. Pero maganda siya.
Mm, pa'no paano mo ba mine-maintain 'yong pagkaputi ng ano mo, mga damit mo?
Ako ka 'pag, ano, nilalagyan ko ng na halibawa lab la galing ako sa labas, babad ko sa suka. Tapos oo, tapos kaunting ano, detergent 'yan. Kung hindi mo pa planong labhan, babad mo muna suka 'tsaka t may may tubig 'tsaka, ano, sabon, 'yan.
Mm. Ah, suka, gano'n ba? Ano na yung Zonrox? Hmm. Ah, okey, iba-iba din talaga kasi 'no?
'Tsaka amoy. Natatanggal sa suka, sukang puti.
Anong b anong suka? Datu Puti?
Mo pa 'Yung puti oo, oo.

'Yon. Mm.
Tama sorry uminom akong tubig. Tama tapos ngayon 'yung iba 'yung ibang ginagawa din ng mga kakilala ko ano, parang instead na sa instead na sa mall, parang online na lang din kasi may mga murang ukay-ukay sa mga nag nag-o-online selling, 'di ba?
Mm, hmm, mm. Mm, mm.
Tapos na parang tapos 'yung iba mga branded, tiyempuhan lang din talaga.
Oo, oh, oh, mag 'tsaka makikita mo 'yung iba mga bago, siguro mga ano, overruns sa mga company. Oo, oo, oo. So, papa'no ka nag ano, nag pa'no mo bina-budget 'yung pera mo gaya sa luho, sa ipon?
Oo. Ayun mga overrun. Ano, dati parang hindi ko 'pag hindi mo talaga tina-track 'yung ano, hindi mo tina-track 'yung pera mo, parang gastos ka lang nang gastos. Pero 'pag alam mo na aware ka na magkano 'yung pera mo dati tapos magkano na lang 'yung natira, parang naano ka, parang, "Uy, saan na ba 'yung ano, dapat magtipid ako," Tapos ayun, 'yung sa akin din ano, um, hindi na ako masyadong, ah, bumibili ng pagkain sa labas. Kung kung puwede, ano ka na, magluto ka na lang, tapos baunin mo sa ano sa work mo kasi aside sa makakatipid ka, alam mo din 'yung pagkain na healthy para sa safe. Oo, safe.
Mm, mm. Mm. Magluto, oo, oo, totoo. Mm. Oo, malinis, oo, oo. 'Yu 'yun din 'yun din ang ginagawa ko, as much as possible magluluto talaga ako. Kaya lang minsan 'yung mga anak ko sila ng nag-aano, na bibili na lang sila sa labas or mag-o-order. Pero sa pagba-budget talagang meron akong specific na budget para sa groceries o um, kung lu minsan talagang lumalampas dun sa budget mo, pero meron talaga <sniffs> every two weeks ganun ganun sa ganitong specific na budget, ganun. Kung anong matitira isi-save ko or ibibili kung anong importante gano'n.
Mm. Mm. Hmm. Mm. Oo. Ah. Ah, ang galing naman. Nag-ano ka ba 'yung iba kasi nag-iipon 'di ba, may mga or mga may mga ano ka ba nag-iipon sa piggy bank, mga gano'n?
Mga ano lang sa di digital bank. 'Yan, meron din may ay meron din pala akong alkansiya. <laughs> Yung ₱20 na coins iniipon ko 'yan, oo, oo.
Yung digi ay ano ba sa Gcash? <chuckles> Ay, ang galing naman. Ako na nalaman ko din 'yan kay Chinkee Tan, mga mga vlog niya. Nanonood kami 'di ko lang nag pa.
Mm, oo. So, o okey. So, marami akong natutunan sa'yo, maraming salamat ha. <laughs> Maraming salat oo, tama 'yan. Sa hirap ng buhay ngayon. <laughs> Oo, palagi, totoo 'yan. Pa maraming salamat, sa'yo din. Ingat. Magandang araw.
Uy, marami din akong natutunan sa'yo. So, dapat talaga mag ipon, 'di ba? Kasi hindi natin alam 'di ba dapat may mga emergency funds. Tulad ng Uy, maraming salamat sa time mo. Mm, paalam! Ingat.

Ma ma maano nga lang, magandang sabihin na, credit card, 'yong credit score mo. Eh, kaso, 'di ba, may may kakilala nga ako na, ano, parang maluho talaga siya, tap ah, 'yong bang parang na o na-over the limit na 'yong isang credit card niya, kukuha na naman siya sa iba. Tapos kukuha hanggang maging 10 'yong credit card niya. Tapos ngayon, hindi niya mabayad-baya hindi niya mababaya mab nabayaran 'yong credit card, hindi ko alam kung ano ba 'yon. Parang 'di 'di din maganda kasi 'pag hindi hindi mo nililimitahan 'yong paggamit ng, ano, pera mo sa araw-araw parang, parang ano ka lang mag-swipe swipe nang swipe ka lang 'pag pumupunta ka sa mall, parang hirap mm. 'Yong 'yong ginagawa ko din para maano ko, 'yong 'yong pera is tina-track ko every month. Halimbawa ngayong ngayong araw na ito, ito 'yong nagastos ko. Parang, 'yong mama ko kasi nagturo niyan sa akin, parang, ah, pa para malaman mo at the end of the month, bakit, ano, ito 'yong nagastos ko. So parang, nililista ko, ito 'yong binili ko sa mall, ila magkano ba. Ikaw, gin nag nag-aano ka din, naglilista ka din?
Oo, mm. <clicks tongue> Oo. Hmm. Mm, mm. Mm. Mm. Oo. Oo, oo. Oo. Mm, mm, maganda 'yan. Mm. Mm. Mm. Mm. <smacks lips> M madal madali mo ng ma-track ngayon, eh, kasi, 'di ba, digital na lahat, so madali mo nang malaman. Halimbawa, may sa dig kahit sa digital bank lang mad puwede mong maano, eh, madali mong ma oo, madali na. So, ano 'yong mga ginagawa mo para makatipid ka araw-araw?
Online, oo, sabagay. Mm. Online na lahat, 'di ba? Oo. Ano, ngayon, ano, ngayon na nag-asawa na ako, <laughs> ano, parang, <tsk> hindi na ako masyadong minsan minsan-minsan lang pupunta ako sa mall. Pero, hindi na 'yong parang parang parang sinasabi ko sa sarili ko sige pa after work, huwag huwag na ako mag huwag na akong mag-window shopping, kasi 'yong window shopping hindi 'yan ma-ano, parang makakabili ulit na ako niyan. So parang, sinasabi ko na lang, sige instead na parang after work, uwi na lang ako agad, tapos mag-aal mag-a-allot na lang ako ng isang araw para magpunta. Para, 'di ba, hindi masyadong ano, kasi 'pag araw-araw ka mag-aano, pupunta sa mall para ma “Ay, may bago, may bago.” At least, once a week lang, 'di ba. Parang, okay, so ganito lang, hindi masyadong magastos na ikaw, anong ginagawa mo, hindi ka pumupunta na sa ano masyado, mall?
Mm, mm, mm. Mm. <smacks lips> Oo, oo, totoo. Hmm. Mm. Mm. Oo, totoo. Mm. Hindi masyado. 'Pag pumupunta ako, 'pag halimbawa niyaya ako ng anak ko sabi, pupunta siya sa gym sabi niya, "Sama ka sa'kin, gusto mo tambay ka sa Starbucks," sabi ko, "Sige, basta lilibre mo ako," <laughs> gano'n. Tapos sa damit naman, ayokong masyadong bumili, sabi ko, "Bibili na lang ako sa ukay, gusto ko sa ukay." Ayan, nag-uukay kami every katapusan.
<laughs> Oo. Ay, gusto ko 'yan, sa ukay. Sa saan ba 'yan, Carriedo?
<laughs> Hindi, dito lang sa may ano, dito sa south.

Ah, okey, ma ma-try nga 'yan. Ah, wat
Oo, so paano ka nag-iingat para hindi masayang 'yung pera mo? <smacks lips>
<clicks tongue> Ano, <smacks lips> siguro 'yun, bina-budget ko na tapos ano, 'yung 'yung sa akin din hindi ako kumuha ng credit card.
Hmm, ganda 'yun.
Kasi 'di ba credit card parang swipe-swipe-swipe lang tapos parang parang si siyempre para makatipid din kasi parang 'yung credit card parang maganda lang may credit card ka ba?
Oo. Meron supplement ng kuya ko kasi nasa ibang bansa siya. Nagkaroon ako dati, na-scam ako, kaya ayoko na. <snorts> Bayad ako nang ba ewan ko kung si basta na-scam ako kaya sabi ko ayoko na. Eh, sabi ng kuya ko, "Sige padalhan kita ng ano supplement ko." si okey siya naman nagbabayad, 'di okey lang.
<clicks tongue> Ah, o Hala bakit? Bakit ka na scam? Bayad ka nang bayad? Siguro ano inte hindi interest? Kasi may mga scammers na, eh. Ngayon parang 'yung may kay kakilala nga ako parang may pumunta doon sa bahay daw nila tapos may utang daw sa credit card, tapos hindi naman siya kumuha, tapos may ano daw in laki daw ng interest gano'n-gano'n.
Oo, hindi naman kasi ako pala gamit ng credit card kaya, eh, after no'ng experience ko na 'yon hindi na ako kumuha, pinadalhan na lang ako nung brother ko,- supplementary- so hindi ako nagbabayad no'n siya. Hindi ko rin masya ah, parang extension card niya sa US tapos, uh, pinadalhan niya ako dito, eh, hindi naman ako magastos, so hindi ko naman halos nagagamit. Hindi rin ako pa palagamit ng credit card kasi. Kasi utang 'yan, eh.
Mm. Ano 'yun supplementary? Ah, okey. Hmm. Oo.